كنّا متوقعين أوروبا بقى، يعني الحضارة والتقدُّم والتكنولوجيا وخصوصًا إن إحنا جايين من السعودية، فكان مصر والسعودية أنا جيت لقيت نفسي في العصر الحجري حرفيًا، حرفيًا، حرفيًا، حرفيًا فعلًا أوروبا مُنظّمين جدًا، جدًا، مش هاقول لك لأ شعب مُنظَّم، ما يرموش زبالة في الأرض، يقسِّموا ال الBasket بتاع الزبالة بنقسّمه آآ، بنقف في طابور كل حاجة it's okay كبلد بقى.
ما طلعوش كده والَّا إيه؟ <laughs> ياه! إمم. بس، دي حاجة حلوة. دي حاجة حلوة أكيد، مضبوط؟
دي حاجة حلوة، القوانين وإحترام القوانين، إنما تعالَ بقى للبلد نفسها عصر حجري، ما عندهُمش تكنولوجيا.
ماشي، أوكي. ماشي.
dis الdispenser الdispenser اللي أنا جايباه ف أنا متجوّزة مثلًا من إمتى، من 12 سنة، من 14 سنة
تمام. إمم.
الdispenser ده عندي في جهازي أنا جايباه من في جهازي، أنا هنا دُخت دُخت يقولوا لي جيبيه من علي بابا أو Ali Express والَّا من Amazon مش موجود في البلد، مش موجود بنسقَّع مَيّة في إزازة.
اهم. البرتغال ما فيهاش ?dispenser
ماشي؟ مُعظم أوروبا، سألت صاحبتي حتى مُعظم أوروبا، مش البرتغال يعني، خلّينا نقول إن مُعظم بيشربوا مَيّة من الحنفية أو يحطّوا قِطَع تلج في المَيّة.
مُعظَم أوروبا ما فيهاش dis إمم. إمم، هُم بيشربوا إزاي؟ <laughs>
بس مُعظمهم بيشربوا من الحنفية.
أوكي. أوكي، طَب المَيّة في الحنفية كويسة؟
طَب فلتر. والله زِفت، <laughs> يعني أنا مش متقبّلة، مش متقبلاها ما أعرفش هم بيقولوا لي أمّا تنزلي مصر هتحسّي بفرق، بس أنا فعلًا أول ما جيت ماكنتش عارفة أشرب مَيّة، عمالة أجيب مَيّة معدنية، وبعد قعدت سنة أجيب مَيّة معدنية، وفي الآخر أُفَاجَئ، أُفَاجَئ بقى إن هي مش مَيّة معدنية.
ياه! طَب طَب ممكن ممكن إمم.
مَيّة مفلترة.
أُمّال؟